親との距離感はどう保ってらっしゃいますか？
そうですね、あの 我が家は、割と放任主義というか、割と距離保ってる
ええ。
タイプの家庭だと思うんですよ。 で、そう思ったきっかけが明確にあって。あの、こう高校生の時に、あの、家族で、ニューヨークに行ったんですね。
あ、ええ、あるんす え、ニューヨーク行ったんすか？
はい。で、えっと、あ、ごめんなさい。えっと、私が大学生、妹が高校生の時なんですけど、家族でニューヨークに行って。
ああああああ。